Bah, oui c'est clair! Bah, oui ça c'est trop bien. OK, parce que tu vois, moi en fait quand j'entends parler de d'applications de livraison, pour moi c'est forcément que du Uber, UberEats ou, heu, ou, hem, les autres, heu ouais
Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que beaucoup de gens ils utilisent ça, heu, j'im j'imagine, ouais.
et tu et du coup, honnêtement, heu, je veux dire, à part manger de le fast-food, heu, <chuckles> heu, bon c'est c'est vrai que j'ai déjà commandé du thaï, mais heu, mais c'était pas forcément hyper bon. Heu et en plus, tu payes des frais de livraison in incroyables et heu, est ce que quand tu dit que tu payes, heu, entre 50 et 60 € la semaine, alors que quand tu fais une livraison pour 2, franchement, j'en ai à chaque fois au minimum pour 30 € tu vois? Donc du coup, heu, je me dis, heu et en plus tu manges pas bien, tu vois? <chuckles> Donc heu, bah ouais.
Ouais. Ouais, c'est Ouais, c'est c'est ça hein. C'est c'est cher. Ouais. Ouais c'est vrai. Non, c'est ça et puis, heu, tu sais pas non tu sais pas non plus ce qu'ils mettent dedans.
Oui. Bah, oui c'est ça donc heu
Que là que là je me dis: «Je mange des plats que je pourrais manger dans un resto, mais en fait je prépare, heu, chez moi à la maison».
Ouais. Bah oui, c'est ça. Bah, c'est trop bien. Oui du coup en fait ça te donne donne moins envie forcément de d'aller au resto vu que tu manges, heu, bien et donc en fait, toi tu fais ça tous tous les jours?
Ouais. Ouais. Heu, oui ch
Pour toi et pour tes enfants tu tu leur fais à part? C'est ça?
Ouais, parce qu'ils aiment les ils aiment pas forcément ce que je mange, parfois ma fille aime bien, mais mon fils il est difficile.
Oui, parce que c'est spécial, heu, oui. D'accord, OK.
Ouais, donc heu, non je lui fait, heu, je lui fait autre chose.
Ouais, OK.
Mais honnêtement au niveau du prix je m'y retrouve, hein. Heu
Oh bah oui, c'est ça. C'est très bien et du coup ils doivent faire des ils font
Ouais. Parce que souvent je mangeais avant je mangeais pas très bien, parce que je mangeais ce que les restes des enfants. C'est pas forcément des choses que j'aimais manger ou parfois je mangeais pas. Parce que j'avais pas le temps. Ou j'allais, heu, au magasin je m'achetais, heu, je sais pas un sandwich ou un truc et c'est pas c'est pas trop top non plus. Que là, j'ai l'impression de contrôler un peu mieux ce que je mange.
Mmh mh. Ouais. Oui.

Bah oui.
Et honnêtement, heu, si tu calcules, ça dépend ce que tu manges, mais moi, je mange beaucoup de de choses un petit peu, heu, asiatiques, orientales. Heu, bah, si tu calcules, heu, si je devais acheter, par exemple, heu, les épices, la mangue. Ren qu'une mangue, heu, le prix
Mmh. Oui. Bah oui.
l'avocat et cetera. Bah, ça me reviendrait, heu
Non, mais je me dis, heu, honnêtement, je me dis que, tu sais, les semaines où je j'ai pas mon fils, heu et du coup, je suis toute seule et du coup, heu, je pourrais très bien commander ça, en fait. Parce que moi, honnêtement, enfin, au niveau des courses et tout, je sais que, oui, ça me revient environ, heu, la semaine dans les 60€, 60-70€, tu vois? Donc, heu, mmh, c'est bien.
Ouais. Ouais. Ouais, ouais et non mais je trouve que ce ça fait, heu, depuis heu, ouais, depuis 6 mois à peu près que je suis dessus. Bah je alors déjà la d j parfois, je le faisais de temps en temps, là, en ce moment, je fais toutes les semaines et heu bah, je trouve qu'au niveau budget courses, heu, je m'en sors plutôt mieux plutôt bien maintenant. Et en fait, heu, je mange des des choses, heu, différentes que je mangerais pas forcément habituellement.
D'accord. Ouais. Ouais. Ouais bah, c'est ça. Ça te permet de manger, en plus, équilibré et tout.
Beaucoup de Ouais et puis après, heu, ils ont beaucoup de recettes, heu, intéressantes, heu, par exemple, moi, je mange qua je mange presque pas de viande. Donc, heu, ils me proposent des recettes, heu, super sympas à base de tofu, heu, des currys, des, heu, des plats vegans, il y a aussi. Hem et heu et ils f ils font de la cuisine coréenne, de la cuisine asiatique, heu, j'ai goûté, heu, la dernière fois, heu-heu, j'ai adoré ça le chou-fleur au four avec des pois chiches et du tahini, c'est excellent.
Mmh. Mmh mh. Oui, moi, c'est pareil. D'accord. Ouais. Ouais. Oh, ça a l'air bon!
Ouais. Et ça
C'est quoi, le tahini? C'est une sauce, heu, asiatique?
C'est c c'est c'est arabe, le tahini, je crois. C'est c'est, heu, ouais. Donc je sais pas le prononcer correctement. Ouais. Oui, bon
D'accord. Ah, tahini, le le le tah ah, OK. <laughs> Ah ouais, d'accord, parce qu'en hébreu on dit t'hina et en arabe, heu, je crois que c'est ouais. Oui oui, en français, c'est da oui OK. Ah oui, j'adore le t'hina c'est trop bon. <laughs>
Ah d'accord. Ah, mais ça, c'est excellent et tu vois, en plus, en matiè a il y a il y a pas d'huile, il y a rien. Tu mets du chou-fleur, heu, tu coupes rapidement ton chou-fleur, tu le mets sur une plaque, tu cuire. Une fois que c'est fini, tu rajoutes, heu, de la harissa, le tahini dessus, les pois chiches, heu, aussi qui ont été au four, l'oignon qui a été au four et puis tu assembles, heu, ça et puis, heu, c'est terminé, déjà.
Ouais. Bah oui c'est ça. Mmh. Mmh mh. C'est génial, hein. Franchement.
Et à côté, heu, ils te mettent, heu, une f un petit concombre ou quelque chose que tu peux préparer. Écoute, heu, c'est c'est équilibré, c'est sympa et heu, super, le f
Mmh mh. Mais du coup, heu et est-ce que est-ce que tu as, hem, du coup, toi tu te fais livrer pour le déjeuner et le soir, heu, 2 choses différentes?